Parang ano 'di ba po? Parang nasasabi naman ng ano, ng PHIVOLCS kung kailan uulan ng malakas, oo, tapos, yung pagputok din. kaya sana yung mga may ari ng ano, ng mga hayop oo, eh, ilikas din, isama sila.
Opo. Opo, opo. Kung kailan ang opo, pagputok ng mga opo. Ng mga alaga, opo. Opo, dapat naman po talaga.
Mm, 'di ba? Kasi naalala ko dati nung pumutok yung Bulkang Taal, may ibang naiintindihan ko yung iba kasi halimbawa baka kasi yung sa kanila eh, ano yung iba iniwan nila lang nila dun tas pagbalik nila patay na ganyan, oo, kawawa pero parang
Mm. Hmm. Oo. Ay, oo. Oo, kawawa naman, opo wala naman opo.